あの、普段快適な睡眠のために何かしてることありますか？
あ、はい。そうですね。 うんとですね、快適な睡眠のため、あの、最近は涼しくなってきたので、あの、そんなに寝苦しいなっていうことはないんですけれども、あの、ちょっと前まで本当に暑かったので、あの、エアそうなんですよ。エアコンをつけていても寝苦しいなって感じることがあって、あの、そういう時は、あの、まん真夏だったら、あの、冷感のシーツとか、あの、枕カバーを使ったりとか、あと、あの、朝に光が入ってくると、ちょっと、すぐ目覚めてしまうので、あの、遮光カーテンを隙間がないように、あの、きっちり閉めるとか
はい。 うーん。 そうですね。 うんうん。 うーん。 はいはい。 うん。 うんうん。
っていうことですかね。あと、ま、寝る前に、こう、スマホは使わない方がいいって言われてますけど、私はね、使っちゃうんです。
ああ。 あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。なんか、ブルーライトが良くないっていえ、言われますけど、だいたい、こう、ユーチューブかけながら寝落ちしちゃうことが多いですね。
つかあん。言いますよんうん。 おお。ユーチューブとかを見ながら寝るのと寝ないのとで、見てる方がむしろ寝やすいんですか？
はい。 うーん。どうなんでしょうね。なんか、その、ユーチューブの内容にもよりますけれども、あの、ここうこう、脳を刺激するような話題だと、なんか自分が、きすごい興味のある事とかだと、こう、脳が活性化しちゃうので寝付けなくなるのかなと思うんですけども、なんか、まあ、んどうでもいい話というか、こう、あ、BGM 的に聞いてると心地いいなぐらいな話だったら、なんかそうですね。それが、こう、うううーん、あの眠りに繋がるっていうことはよくありますね。
はいはい。 うーん。 うん。 <laughs> はい。 おお。あの、目が覚めちゃうような、その、動画と、逆にその BGM みたいになって寝やすくなる動画って、例えばどんなものなんですか？
はい。 はい。 あ、目が覚めてしまう、あの、そうですね。私の興味のあること、例えば、あの、旅行系とか、あと DIY 系とか、こう、自分が普段、こう、興味を持って見ているような動画とかだと、あ、これはこうした方がいいんだとか、あの、色々、こう、気づきがあるので、これ参考にしようとか、なので、それは寝る前には見ないようにしているんですよね。
はいはい。 うん。 うんうん。 はい。
はい。ただそれ以外の、なんか、こう、結構、雑談系の動画とかだと、ポッドキャスト系とかもあるんですけれども、最近だと。なんか、そういうのだと、あの
はい。
すぐ寝つきますね、なぜだか。
おお、あっ、じゃあ、なんとなく人が雑談してるような、人の会話みたいのを聞きながらだと、割と寝やすいんですね。
はい。 はい。 はい。 寝やすいですね。あと、あの、私睡眠に関して言うと、あの、寝つきが悪いんですよね。
うーん。 はい。 うん。
で、1回寝付いてしまえば、あの、もう朝なんですけれども、寝付くまでが結構時間がかかる時があって。
はい。
そういう時に、すごくいいことを発見したんですよ。
わあ、気になります。なんですか？
<laughs> あのですね、あの、それは AI に、あの「ちょっと、眠れないので、何かお話をしてください」って言うんですね。
うん。 うーん。
そうするとすごく、あの、可愛らしいお話をしてくれるんですよ。
え、ちょっと、つごく面白いんですけど、例えば、どんな話ししてくれるんですか？
<laughs> うん、例えばですね、あの、ま、大体短いお話なんですけれども、あの、私が好きだったお話は、えっと、眠れない少女の元に、あの、猫が現れて、で、その猫が少女に、あの、眠りの国に連れてってあげるよって言って、あの、一緒にお空を散歩するんですよね。
はい。 うんうん。 はい。 うーん。
で、そこは眠りの国なので、あの、行くうちに、どんどん少女は眠くなって、いつの間にか現実の世界でも寝てしまっているっていうお話なんですよ。
はい。 なんか、あれですね、小さい子にお母さんとかが絵本を読んでくれるような、そんなイメージで話してくれるんですね。
あ、はいはい、そうなんですそうなんです。 はい、そうなんです、で、もうその少女も、あの、寝ちゃ寝ちゃうところで終わるんですけど、もうその間に、私ももう、あ、もう無理って言って、そのまま寝ちゃうっていう感じなんですよね。
うん。 そんな、読み聞かせみたいなことしてくれるんですね。
わ、そうなんですよ。で、なんか、その、いろんな AI で私は試していて、で、その作ってもらったストーリーをいくつかストックして。
ええ。 はい。 ああ、なるほど。
そうです。今日は、このこの、ストーリーで眠ろうとか、そう、何回か使い回してます。<laughs>
はいはい、 そうなんですね。その
はい。そう。
お話ししてって頼む時の、何か、その、頼み方のコツみたいのはあるんですか？
はい。 頼み方のコツは、ええ、特にないですね。あの、「眠れないので何か短いお話ししてください」とかって言うと、「分かりました」って言って、すぐお話ししてくれます。
うーん。 あ、そうなんですか。なんそういう、あのどういう AI に頼んだとしても、なんとなく、その、おとぎ話みたいのを作って読み聞かせみたいにしてくれるんですか？
はい。 はい。 してくれるんですよ。なんか <sucks teeth> あと別の話だと、あのなんかですね、男性が普段なんか変わり者ってみんなから呼ばれていて、ちょっと馬鹿にされていたんですけど、でもなんか、その人は、あの、ううん、ガラクタを集めて、いろんな発明品を作っていたっていうことで、で、ある日なんか、そのガラクタから空を飛べる自転車を自分で作ったっていうので、で、空を飛んでいるのを見て、いつも馬鹿にしていた、あの、町の人たちは、あの、その人のことを尊敬するようになって、それ以降はもう馬鹿にしなくなったとか。
へえ。 はい。 うんうん。 うん。 うーん。いや、ほんとに絵本みたいな、あの、穏やかになるような感じなんですね。
うん。 なんですよ。 うん。 そう、なんか、すごく、こう、気持ちが、なんか、ま、子供の頃にもどね、先ほど、あの、仰ったように、ほんとに、あの、お母さんが読んでくれるような、あの、ちょっと心が落ち着くようなお話をね、してくれるんですよね。
うーん。 へえ。あ、面白いです。
はい。
あの、ブルーライトは良くないとかってやっぱりよく言われてるな、と思うんですけど、あの、携帯の画面は見ないようにしてるとかはありますか？
ええええ。 はい。 はい。 ああ、そうですね。うんと、なんか、お休みモードみたいなのありますよね、スマホの設定で。で、あの、画面がちょっと暗くなるような設定は、5と、10時以降とかには、そうなるようにしてますね。
ああ。はいはい。 うんうん。 あお、なるほど。
はい。
基本的には、その、触るってたり操作してるっていうよりは、お話を AI がしてくれるモードにして、そのままそばに置いておくみたいな感じなんですね。
はい。 あ、そうですね、ま、あんまり画面は見ずに音声を聞いている感じですかね。
へえ。 まあ、でも、すごくなんというか、素敵な睡眠の入り方ですね。穏やかな気持ちになりそうです。
そうですね。そうなんですよ。なんかもうね、あの、最初、その、お話をしてくれた時は感動しましたね。なんか、一瞬でこんないいお話を作ってくれるんだと思って。
うん、そうですね。 へえ。
うんうん、すごいですね、AI って。
ちょっと ほんとですね。新しい使い方な感じがします。
<laughs> <laughs> そう、なんかお子さん私子供いないんですけど、お子さんのいらっしゃる方とか、なんかぜひ使っていただきたいなと思いますね。
ちょっと、はい。 うんうん。 いや、そうですね。読み聞かせがちょっと苦手な方なんかは、すごくいいかもしれないです。
はい。 あ、そうですそうです。うーん。あと、なんか、こう、お同じ絵本だとね、おおあの、子供も飽きてしまうかもしれないので、な はい、AI だといろんなお話作ってくれるので
うん。 そうですね。 うんうん。
うん。多分なんか、あの、主役をなな小鳥にしてとか言うと多分、小鳥の出て
あ。 ああああ。
お話を作ってくれると思いますね。
ああ、なるほど。結構、その、例えばそ AI に読み聞かせをしてもらうっていうのは、あの、ベッドに入ってから、あの、快適な睡眠のための行動かなって思うんですけど
うん。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。
あの、もっと前その、眠る体勢を整えるためにしてることってありますか？なんか体温を上げたりするといいとか、逆に下げるといいっていう話とかもあったりすると思うんですけど。
うん。 はい。 あ。 ああ、そうですね。あの、お風呂は私は結構前に入るんですよ。あの、食後ぐらい、だいたい寝るのは、あの、ベッドに入るのが10時ぐらいで、だいたい寝付くのが11時ぐらい、11時から12時の間ぐらいなんですね。
ああ。 うんうん。
で、お風呂はもう7時ぐらいに入ってしまうので。
うーん、そうなんですね。
はい。あの結構早いと思いますね。
はいはい。
はい、あの、直前だと私は寝れないですね。寝つきが悪いのではい。結構、あの、お風呂に入ってから時間がある方が、私の場合は寝れますね。
あ、そうなんですか。 うんうん。 あの、しっかり湯船に入ってますか？入らないでシャワーで済ませるのとだと、やっぱり違ったり感じますか？
はい。 ああ、そうですね。あの、湯船に浸かる方が、体の芯まで温まる感覚はあるんですけれども
ふん。
夏だとそれが逆になんか、こう、あつ 体温が上がって暑くなって、で、なんかね寝付けないことがあるんですよね。
うーん。
うん。
なるほど。ちょっと早めに入っておいて、あの、体温を落ち着かせるじゃないですけど。
はい。 そうですね。そうですそうです。い一旦体を冷ましてから寝る方が、私には合っている気がしますね。
はいはい。 ああ、そうなんですね。
うん。
逆に、あの、寝つきが悪い方っておっしゃってたので、色々な方法を試されて、今のルーティンみたいな形に落ち着いていったんですか？
はい。 はい。 そうですね、はい、おっしゃる通りですね。なんかいろいろ試しましたね。なんか、あの、前はね、読書をしていたんですよ。あん
うーん。 ああ、はいはい。
はい、紙の、あの、書籍を読んでいたんですけれども
うん。
なんか、もう、最近は、その、ま、目も悪くなったっていうのもあるんですけれども、なんかね、それもあんまり、あの、有効的ではなくなってしまったので
うん。 ああ。
はい。なのでうん。
あの、集中しちゃうと目が覚めちゃうみたいな感じですか？
あ、それもありますね。あと内容によってちょっと、こう、ミステリーとか読んでると、なあ、次どうなるんだろうって気になっちゃって、もう、ずっと読んでしまったりとか。<laughs> そうなんです。なので、ちょっと、もう本はやめようと思って。はい。います。
<laughs> 確かに。<laughs> うーん、そうなんですか。あの、最初の方に、「光が入るのもあんまり」っておっしゃってて、あの、「遮光カーテンを隙間を開けないように」って、おっしゃってたんですけど、あの、意外とカーテンレールの上から漏れる光とかもあるかと思うんですが
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、確かに、はい、ありますね。
そこまで気にしてますか？その、普通に閉じて、ちゃんと閉まっているくらいであれば、問題ないですか？
うーん、うん。 えっとですね。んうんと、うちは、その、カーテンレールの上に、ん何て言うんですかね。
あ、あの、ガードみたいのが最初からついてるああ。
あの、あ、そうです、そうです。あ、なんか自分でつけたんですけど。<laughs> はい、あの、それをつけているので、上から漏れる光は
そうなんですか。
ほぼないですかね。
あ、それも、あの、睡眠対策のために付けたんですか？
それは全然違っていて、あの、猫が歩くためにつ付けました。
あっ、キャットウォークなんですね。
あ、そうなんです。<chuckles>
なるほど。
はい、このスペースちょうどいいやと思って <laughs> 歩けるスペースにしました。
<laughs> あ、いや、でもそれも結果的にもしかして、良い睡眠に繋がってるかもしれないですね。
あ、そうなんですよね。それはそうですね。今気づきました。<laughs>
<laughs> いや、でも、環境を整えるお話もそうなんですけど、あの、やっぱり、AI の読み聞かせっていうのが、すごく現代の方法だなと思って。しかも、ちょっと、可愛らしいというか、あの、穏やかな気持ちになれそうな方法だなと思って。
はい。 はい。 はい。 あっ、うん。 うん。うん。 そうなんですよね。ね、私もたまたま見つけてこれいいなと思ってね、ずっと、なんか、使ってますね。
うん。 うーん。 いや、すごく面白い方法で、あの、聞けて楽しかったです。
はい。 はい、こちらもお話しできて楽しかったです。
はい、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。